Ouais, voilà, tout à fait donc en fonction de de de de ce qu'elle a dit effectivement, c'est intéressant de de de s'attacher à voir comment, bah, comment elle réagit tout simplement en tant en tant qu'être humain. Tu vois?
Mmh mh.
Hem
Et c'est vrai que l'être humain, il peut être aussi un peu changeant donc heu
Mais oui, mais oui, heu, alors tu me parles d'un personnage, alors j'en ai beaucoup en tête, heu, dans 1er temps, je vais citer un le protagoniste principal de la série qui s'appelle Walking Dead, hem, donc ce personnage, heu, donc heu, il est confronté à une, heu, bah, comme tout le monde à une apocalypse, heu, zombie, d'accord? Donc heu, la plupart de l'humanité a été transformée en zombie donc c'est une situation, heu, inhabituelle vraiment <chuckles> pour le coup.
Mmh mh. Oui, c'est le que c'est pour le coup, c'est vraiment hors du quotidien donc heu, tu es dans dans une série ou qui est éloignée de ce que tu peux voir au quotidien, mais pas tant que ça, tu es tu veux dire?
Mais mais pas si dystopique.